Hả?
Thế thì bạn có làm gì những cái lúc đó để bạn giải tỏa những cái áp lực căng thẳng trong cuộc sống hông nhỉ? Công việc các kiểu.
Ừm, có chứ. Nhiều khi thì mình cũng phải, ờ, tìm những cái cách để mà giải tỏa đi tâm lý của mình, ví dụ như là thư giãn này, hay là trò chuyện với, ơ, một, ờ, người bạn thân nào đó ấy, để mình có thể chia sẻ này. Ừm, nhưng đó là khi mà mình, à, thấy nó nó ở cái mức độ nhẹ thôi. Đôi khi á, thì, ờ, ờ, khi mà trầm cảm nặng quá ấy, thì mình cũng nghĩ đến cái v chuyện là phải đi tìm đến chuyên gia tâm lý đấy. Ừm, ừm.
Ừm. Cũng là một ý hay đấy, ừ. Ừm hứm. Rồi. À, chuyên gia tâm lý hả? À, thế thì, ờ, bạn có bao giờ bạn từng đi gặp chuyên gia tâm lý chưa hay là như thế nào?